अच्छा, इतना ज़्यादा वज़न था आपका?
हाँ, और जी, जी, जी, जी। और ये वज़न इतना ज़्यादा था कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता था, लेकिन जब मैंने उनको देखा अब मैं जब सुबह उठना शुरू किया, तो क्या होता है ना कि एक बार अगर आप सुबह उठना शुरू कर देते हो या फ़िर आप छो अब मुझे नहीं पता कि हर किसी के साथ ये बात होता होगा, नहीं होता होगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं सोचता था अब मैं करूँ क्या? फ़िर जब मुझे पता चला कि फिटनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैंने उनसे फिटनेस भी सीखी मतलब जी, कि मतलब कैसे अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए, उसके बाद फ़िर मैं जिम जाने लगा और आप जान के ये शॉक हो जाएँगे कि मैं आज 65 किल किलो का हूँ।
वो तो है। जी।